Alors dis-moi, comment est-ce que tu pourrais raconter la bande-son de ta jeunesse?
Ah, bah, pour moi, heu, la bande son de ma jeunesse ressemblerait à toutes les s à tous les Sitcoms là les, heu, BO des Sitcoms des années 90 tels, heu, Beverly Hills, heu, Melrose Place ou encore ah ouais Hartley, Cœurs à vif.
Ah oui les Plus Alors ça c'est des feuilletons des années 90 donc, heu, tu avais quel âge, à cette époque?
Exactement! Ah, bah, j'étais en pleine adolescence donc je devais avoir 12 ans, entre 12 et 15 ans donc, heu, ça ça m'a aidée également à grandir. Ça a grandi avec moi et vraiment je ressens un petit peu le le générique, c'était assez dynamique, heu, assez dans l'air du temps et ma vie, la bande son vraiment de ma jeunesse, beh, ressemble forcément à ça, parce que ce sont des sitcoms que je regardais, heu, à chaque fois quand je rentrais d'école, hein.
Mmh mh. D'a ah, d'accord alors, heu, toi tu étais dans les, heu, dans les feuilletons télévisés. Et quel était ton préféré?
Exactement. Ah, bah, franchement, je pourrais pas dire quel était mon préféré, peut-être Hartley, Cœurs à vif parce que c'était des, hem, des jeunes, heu, donc étudiants, lycéens et forcément, heu, on se réfère à eux. En fait c'est une é heu, moi, heu, quand j'avais 12 ans, 13 ans, bah, je rêvais d'être, heu, comme eux, vraiment, heu. Sortir seule, avoir une pote d'am heu, des des a plein d'amis, heu, avoir, heu, forcément des copains, des copines et heu, donc c'était une belle référence alors que Beverly Hills, c'était un peu plus à l'américaine, un peu plus éloi éloigné et c'est vrai qu'on était plutôt amoureux des garçons. <chuckles>
<chuckles> Ouais, bien D'accord. Alors donc, quand tu écoutes, heu, la musique de Beverly Hills ou d'un autre, heu, feuilleton télévisé, ça te rappelle, heu, une partie de de ta jeunesse heu
Oui. Ah oui.
et et ça correspond à à certaines zrémo émotions que tu ressentais à ce moment-là.
Ah, bah, exactement parce que quand on regardait Beverly Hills, heu, par exemple et ben, heu, bah, moi déjà à l'époque avec ma sœur, heu, même, heu, quand je regardais Hélène et les Garçons à l'époque, ce qu'on aimait faire, c'est dire: «Tel personnage me représente». Donc moi, je me rappelle à l'époque, j'étais Brenda parce qu'elle avait déjà choisi Kelly et je pouvais pas choisir Kelly. C'était à celle qui répond, heu qui dit le plus vite: «Moi je suis elle, moi je suis elle», et
Heu Mais Et Brenda c'était le personnage joué par, heu, Jennifer, heu, Aniston, non? Ou c'était
Heu, non non, Jennifer Aniston c'était, heu, Friends, heu, donc ça c'était encore une ouais, c'était une autre série. Oui Beverly Hill c'était Shannon Doherty d'ailleurs qui est décédée, il y a pas longtemps, il me semble et hem, et donc, heu, donc elle, heu, oui oui heu, moi je j'étais Brenda du coup et heu, elle avait un caractère assez fort, elle plaisait aux garçons et heu, j'aimais j'aimais bien son rôle- bon même si après dans la vie elle était plus compliquée- mais, heu, du coup, heu, forcément je me référais à elle et c'est pour ça vraiment que cette, heu, bande sonore, beh, ror représente également ma jeunesse, hein.
Ah oui, Friends! Ah tu parles de Beverly Hills, là, d'accord. Ah oui, ouais. Ouais. D'accord donc, heu, la musique pour toi c'est c'est pas seulement, heu, le le heu, parce que tu aimais le chant de la musique c'est surtout pour ce qu'elle te rappelle.
Ah bah, oui c'est, heu, tout un événement en fait déjà même la la musique elle était atypique enfin, c'était: «tin nin nin nin tin nin nin nin» dès les promières munutes les promières intonations, on savait tout de suite que c'était Beverly Hills. Et ça mettait un peu d'excitation à la suite, à ce qui allait se passer, heu, parce que c'était des histoires, il y avait des fois un peu de suspens, on voulait savoir, heu heu connaître la suite. Donc, forcément, déjà, ça nous mettait dans un état et puis à l'époque il y avait pas énormément de séries donc, heu, forcément, heu, moi ça me parle totalement.
D'accord. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Et et hem et parmi, heu, la musique de toutes ces séries télévisées, est-ce qu'il y en avait une en particulier que tu aimais mieux que les autres?
Ouais. Bah, c'est celle-là hein, vraiment, parce que dès le début en fait elle était magnifique, heu, ça montrait des potes d'amis qui se réunissaient tous ensemble, qui rigolaient, qui souriaient à la vie, le générique était magnifique, hein. Après il y a eu d'autres séries, heu, donc je me rappelle un petit peu, heu, les histoires, mais je me rappelle un petit peu moins la la bande sonore. Celle-là m'a vraiment marquée, hein.
Ouais. D'accord donc dès que tu le l'entendais, heu, ça y est, c'était, heu heu, ça te rappelait, heu, quelque chose. Mais, hem, ou ça éveillait quelque chose, heu, en toi. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des des musiques que tu des types de musiques que tu écoutais seulement pour, heu, pour le plaisir d'écouter, heu, la musique? Comme, heu, est-ce que tu avais des groupes, heu, favoris ou des chanteurs, heu, préférés?
Oui. Oui. Bah, à l'époque, les génériques étaient tellement forts que, heu, on les reconnaissait, heu, on les reconnaissait, mais c'est vrai que je je prenais pas le temps de savoir qui, heu, a écrit la musique, heu, qu'elle ça a été composée par qui. Donc ça, c'est vrai que je prenais pas le temps. C'est vraiment, heu, la musique du générique qui m'intéressait et après bah, heu, le le film en en lui même.
Mmh mh. Mais en dehors en dehors de des séries télévisées, est-ce q est-ce qu'il y a des des groupes ou des musiciens que tu suivais et qui par ex
Oui, oui. Ah bah, oui! Ah bah, bien sûr. Bah, à l'époque des années dans les années 90 bah, il y avait tout ce qui était boys band. Donc moi, heu, forcément.
Et c'était quoi la boys band?
Bah, en fait, c'est des groupes, heu, d'hommes ou, heu, des fois des girls band, donc avec les filles, qui se réunissaient et qui créaient comme ça, heu, des musiques. Heu et en fait, heu, ils étaient souvent pris pour, heu, pour leur physique donc c'était de de bel heu, de bel hommes, de de belles femmes et, heu, forcément les filles, heu bah, on était un petit peu comme des groupies à autour d'eux. Donc, heu, je sais même pas se je saurais même pas te dire si c'est la musique qui nous plaisait ou heu, ceux qui étaient dans dans les groupes. <chuckles>
Ouais. Voilà voilà donc c'était, heu voilà, alors une c'est la série télévisée, pour la série télévisée, l'autre, heu, pour les, heu, les jolis garçons qu'il y avait dans dans un groupe.
<laughs> Peut-être, oui, mais aussi, heu, les musiques, hein, moi j'aimais bien, hein. Par exemple les G-Squad, heu, j'aimais quand même leur musique, hein.
Et Ouais. D'accord.
<chuckles>
Et pour les pour les films, est-ce que tu te souviens de la musique de certains films qui t'a marqué? Parce que tu as adoré la musique plutôt que
Oui. Heu, oui. Ah oui, bah, hem, heu, peut ê bah en f en en fait, heu, adorer, heu, oui et non parce qu'en fait je pense qu'à l'époque, heu, quand une musique, un film fonctionnait, heu, ou une musique fonctionnait, bah, forcément c'était le succès de tous. Donc moi il y a une musique forcément comme ça quand on me parle de film, qui pour moi est représente bien le succès d'un film bah, c'est la musique de Titanic, heu, par Céline Dion. Cette, heu ce film a tellement bouleversé tout le monde que forcément, heu, la musique a aussi bouleversé tout le monde.
Ouais, d'accord. Ah oui ch Ouais, je me souviens encore de de ce film c'était, heu tout le monde l'a vu ce film c'est je me rappelle à l'époque tout le monde achetait le la la la vidéo le de de ce film.
Ah oui ah oui, heu, c'est bouleversant avec, heu, Leonardo. Ah bah, voilà. Exactement, ouais.
Je me souviens quelqu'un qu'il, heu quelqu'un avait offert une, heu, une, heu, cassette vidéo à ma mère du, heu, du film, alors tu vois? C'est à quel point, heu, c'était ah ouais ouais ouais c'ét
Ah! Ah oui, ça a marqué toute une génération, hein. Le Titanic, après ils ont montré plusieurs versions différentes dans sur les chaînes TV tellement, heu, ce ce ce film a marqué tout le monde, hein.
ouais ça c'était bien oui. Donc heu, Céline Dion, est-ce que c'est une chanteuse que tu écoutais aussi?
<chuckles> Ah bah, oui, déjà avant, heu heu, j'avais ses CD à la maison, heu, je connais ses musiques par cœur, je sais pas où, heu enfin il y a plein de musiques à elle que j'écoutais et vraiment, heu, avant Titanic elle était déjà, heu, connue et reconnue dans mon cœur aussi donc, heu, c'était facile. <chuckles>
Oui. D'accord. Donc tu aimais bien, heu, les les chanteurs, heu, à voix?
Pas forcément mais Céline Dion, heu, ses chansons étaient très bien. Les chanteurs à voix, pas forcément, mais c'est vrai qu'elle, heu, ses textes en fait, les 1res chansons que j'ai appris par coeur, bah, c'était les chansons de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman aussi. J'adorais ce qu'il faisait et heu, j'adorais, heu heu, le lien entre les 2, heu, la, mmh, heu, le travail des 2 je trouvais tellement fort et jusqu'à aujourd'hui, heu, les musiques de Céline Dion fonctionnent très, très bien, hein.
Ouais, bien sûr, oui, ouais, elle, heu, c'est une artiste, heu, de grande renommée, ça c'est sûr. Elle a une très très longue, heu, carrière et elle chante toujours, heu, aussi bien que qu'à ses débuts.
Ah oui, hein, ça c'est sûr. Oui. Qu'à l'époque, oui. Oui, oui, heu, bah, pour le coup, heu, heu, bah, Titanic a vraiment eu, heu, un succès phénoménal et je pense que pour elle même, heu, à l'international c'est ça qui l'a aidée, hein.
Pro heu, probablement oui, c'est possible. Mais, hem, est-ce que tu as aussi une autre petite histoire ou une musique, heu, t'a suivie dans dans un petit parcours de ta vie ou-ou est-ce que tu as une anecdote?
Oui. Bah moi à l'époque
Qui est liée à une musique. Une autre anecdote?
oui bah, à l'époque, bah, comme je te disais, hein, j'aimais bien les tout ce qui était, heu, boys band et cetera. Donc à l'époque, je me rappelle, j'étais folle amoureuse, heu, d'un d'un je crois, il s'appelait Ayden de Casanova. C'est la musique, c'était Casanova et le groupe, c'était Ultimate Kaos et j'étais complètement amoureuse que, hem, je à l'époque il y avait les Star Club, heu, il y avait un petit peu des magazines faits pour, heu, justement ce type, heu, de groupe et donc, heu, je me rappelle exactement, bah, je découpais des photos, on pouvait les coller dans les agendas ou, heu heu, sur, heu, sur, heu, derrière mon lit et cetera.
Ouais. Ah oui, magazine jeunesse. Ouais, je je me rappelle que nous, on faisait ça dans les années 70 aussi, heu, 60-70, il y avait des magazines comme je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Podium ou Stéphanie, heu et puis, heu, il parlait de nos de nos vedettes puis, bien sûr, ils inventaient des histoires de toutes pièces, heu, sur nos vedettes pour, heu heu pour, heu, pour attirer les le public, hein, de de jeunes filles.
Ah bah voilà. Ah OK oui bah je connais. OK. <chuckles> OK. D'accord. Bah, bah, Podium par exemple, bah, je connaissais pas. Je crois que j'en ai entendu parler, mais bon moi je ouais, je suis peut-être d'une génération après, mais bon, c'est similaire à tous ces magazines oui.
Ouai, ouais, exactement oui. Ah oui, ces magazines, heu, nous faisaient ces magazines jeunesse nous faisaient rêver hein.
Oui, bah, c'est exactement, heu, ce qui, heu, ce que enfin, le heu, quand le sentiment que j'avais, donc avec, heu, les groupes, heu, les différents groupes que j'écoutais et puis, heu, un un peu plus enfin, après un peu plus quand j'étais un peu plus granz grande donc, heu, vers mes 15 ans, j'écoutais un peu plus de rap français. Et c'est vrai que je je me surp je me enfin il y a une une, heu, maîtresse, une prof à moi surprise de nous voir, heu, chanter par cœur des chansons de rap français alors qu'on comprenait pas ses cours, qu'on n'apprenait pas ses cours. <laughs>
Ouais. Ah ah, oui, d'a d'a d'accord. Et quels étaient tes chanteurs de rap préférés à cette époque?
Elle éta elle était surprise. Ah bah, mes rappeurs, heu, préférés à l'époque, bah, c'était tout le secteur A, donc qui était composé de Doc Gynéco, Stomy Bugsy, Passy, Les Nèg' Marrons et encore d'autres groupes. Et c'est vrai que, par exemple, heu, de Stomy Bugsy, heu, Mon papa à moi, pareil ça a eu un grand succès, c'était la musique qu'on connaissait par cœur et heu, vraiment qu'on adorait et pareil, avant, ce genre de musiques rassemblaient tout le monde.
Ouais. Et alors qu'est-ce qui t qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans la musique rap? C'était la musique elle-même ou les paroles des ch des chansons?
Ah c'était le tout, c'était l'ensemble, il y avait les paroles de chansons, il y avait également, heu, bah, la musique en soi et heu, vraiment, ça rassemblait tout le monde et c'était vraiment des succès, mais pas pour rien, quoi.
Ouais, d'accord, mais sinon, hem, mmh, heu, par rapport à la à la musique des années 90, la la mél et il y avait beaucoup de mélodies, heu, après, heu, quand c'est passé au au rap, enfin, pas au début mais, heu, vers les à partir des années 2000, on a moins fait de chansons, heu, basées sur une mélodie, c'était surtout sur des des effets techniques, heu, électro et tout ce qui s'ensuit, heu. Est-ce que ça te parle, toi, ce type de musique?
Ouais. Ah oui. Oui. Texte? Ah! Heu, non, j'ai moins suivi ce courant un petit peu électro, moi c'était moins mon truc et quoi qu'il a enfin, moi j'ai suivi toujours, heu, mes, hem, mon genre à moi de musique. Après, il y a il y a eu des fois, heu, bah, de la Tecktonik, par exemple, et ça c'est vrai que, bon, je l'ai suivi parce que c'était marrant pour la danse ou encore, heu, un petit peu plus ofr a afro, il y avait le logobi GT à l'époque <chuckles> et c'est vrai, c'était marrant surtout pour la danse, quoi.
Ouais. Ouais. Ah oui, donc, heu, quand tu allais en discothèque, t c'était les la musique de que tu préférais?
Ah oui, moi, heu, j'aimais pas, heu, tout ce qui est électro, techno, c'était pas mon truc et je me rappelle à l'époque, bah, il y avait des discothèques, heu, par genre, en fait. Et moi le genre que où j'allais, bah, c'était p surtout afro, de la musique afro et heu, qui, heu, enfin de la musique du monde, quoi, que qui me plaisait et qui me parlait plus.
Ouais. Et et heu, qu'est-ce que, hem est-ce que alors cette musique, heu heu, générait des souvenirs, heu, dans ta tête? Ou pourquoi tu l'aimais plus que les autres musiques?
Bah non, sur le moment, c'est parce que c'était des musiques qui me faisaient danser. Le rythme, en fait, de de de ces musiques me parlait plus et je me voyais plus danser sur de la musique un petit peu, heu, à sonorité afro que électro ou pour moi c'est que je comprends pas cette musique, c'est que des boum, boum, boum, mais c'est vrai que moi, heu, en tout cas, elle me parle pas cette musique.
Elle te parle pas. Très bien. Et alors qu en en quand tu, hem, maintenant, là, est ce que tu écoutes toujours de la musique?
Non. Heu, oui, oui, toujours, heu, j'écoute de la musique, heu et certaines fois, heu, d'ailleurs, je retombe sur des musiques de ma jeunesse et heu, dont, heu enfin qui qui me font toujours, heu, qui m qui me procurent une pe une petite émotion.
D'accord et est-ce qu'il y a des extraits de musique de chansons que tu aimais bien fredonner?
Heu, oui, oui, ça m'arrive encore aujourd'hui de de fredonner certaines musiques. Tout à l'heure, je citais, heu, Céline Dion, bah, c'est, heu, l des musiques de Céline Dion, on les met même en karaoké, soirée karaoké entre filles, on aime bien, heu, ça rassemble tout le monde. On aime bien du Francis Cabrel aussi, heu, ou encore du rap français aussi, à l'époque, comme je disais, c'était Stomy Bugsy. Ça, c'est des musiques qui ont rassemblé un petit peu tout le monde et qui parlent, en tout cas, à tout le monde, heu, en tout cas dans mon entourage, hein.
Mmh. Ouais. Et est-ce que tu fais toujours du karaoké?
Du karaoké? Heu, oui, le karaoké ça m'est ça m'arrive, hein, d'en faire avec, heu, des amis et j'ai même acheté un micro, donc j'ai un micro chez moi et quelquefois je fais des soirées karaoké à la maison.
Oui. Ah carrément! Ah bah, c'est bien.
Ah oui, oui, en plus dans les années 90, il y a on v choisit la thématique années 90 et ça nous permet de de retourner, heu, de faire un petit retour en arrière, hein.
Ah bah, c'est bien. Bah, merci beaucoup d'avoir, heu, partagé ton expérience avec la musique, heu, c'était très intéressant.
Bah, merci beaucoup, heu, pour ton écoute et également pour tes questions.